كنت عايز أسألِك أول كده ما بتبدئي يومِك إزاي بتبدئي تختاري لبسِك اللي أنتِ هتفضلي مكملة بيه كده باقي اليوم؟
اهم بُصّ، عادةً أنا امم باختار لبسي والله بُص هو أحيانًا باختار لبسي بالليل أصلًا قبل ما أنام، وأحيانًا الصبح. يعني ما عنديش حاجة م مضبوطة. على حسب بقى كنت قادرة والّا لأ. فمثلًا باختار باشوف مودي جايبني ألبس إيه الصبح يعني، عايزة ألبس street wear والّا مثلًا يبقى كده casual عادي لذيذ والّا حاجة تكون feminine كده وgirly كده يعني. فباشوف المود يعني رايح على فين.
امم. امم، امم. طَب بتحدِّدي أصلًا الاختيارات دي بناءً على إيه؟ يعني مثلًا اللي هو بس بيبقى مجرد مود والَّا برضه مثلًا لو أنتِ رايحة مكان معيّن، شغل مثلًا ممكن يكون مثلًا ليكِ اختيار معيّن مثلًا في الشغل، اختيار معيّن مثلًا في الدراسة لو أنتِ مثلًا رايحة جامعة أو كده؟
اهم. امم، ب بُصّ عادةً يعني المود بيكون جزء، بس بصراحة أنا هاعمل إيه في اليوم بيكون يعني جزء أكبر. لأنه مثلًا لو لو يومي طويل أوي وعندي كذا مشوار، مش باعرف ألبس heels مش باعرف ألبس لِبْس يكون مثلًا تقيل أوي، أو ضيَّق مثلًا أو كده عشان أبقى براحتي يعني طول اليوم. خاصةً لمّا بارجع بقى متأخر بقى ويومي طويل من الصبح. فبس فعلي حسب ما يعني عندي جامعة، عندي شغل، عندي مقابلة خارجة مع اصحابي، خارجة خروجة عائليّة، آآ هاسهر بالليل كده يعني باشوف.
امم. أيوة فاهمِك. امم. امم. طب يعني عامةً كده، يعني إيه أكتر style مثلًا بتلبسيه في اللبس؟
آآ، حاليًا آآ، أو يعني الفترة دي من حياتي أنا بقيت ألبس أكتر casual وجينز وكده، ما يعني بقيت أرتاح أوي في اللبس الجينز.
إمم. تمام. امم، امم، آآ، مجرد راحة اللي هو آآ، حاسة بإن هو مريح في لِبسه نَفْسه، والّا مريح في شكله وانطباعه وكده اللي بيدّيه لك؟
اهم، بُصّ آآ، مريح في لِبسه، آآ، باعرف ألبس عليه أي جينز أي حاجة عامةً، فit's okay بالنسبة لي، كمان آآ، مريح نفسيًا يعني كلِبس شبابي كده، غير غير استايلي زمان شوية، يعني كنت باختار style غلط خالص يعني، مش إنه غلط هو كان حلو، بس اللي هو آآ، لمّا يعني نزلت المجتمع أكتر وبقيت أتعامل مع ناس بقى، فاكتشفت إنه ده مش م وقته المناسب بالضبط، فهمت قصدي؟ فبقيت أميل للجينز أكتر، لِبس الcasual أكتر، لِبس الشبابي أكتر كده يعني.
إمم. أيوه، أيوه. إيه هو؟ امم. إمم، إمم، طيب يعني كان بيبقى عامل إزاي الstyle ده، ليه أصلًا حسيتِ إن هو مش مناسب أوي ساعتها؟
آآ، بُصّ أنا عادةً كُنت باحب ألبس classic وsemi formal كده شوية و وheels وحركات وبتاع بقى، فحسيت إنه لأ مش مناسب سِني، أنا الشباب اللي في سِني أو يعني البنات اللي في سِني أقصد يعني كشباب إحنا في السِن ده، بيلبسوا جينز وبيلبسوا كوتشيات وslippers والدنيا لذيذة يعني، غير ال غير الstyle بتاعي كده، لبس lady أوي وشغل مكاتب كده، ف <tsk> حاسة إنه too early يعني إن أنا أكون كده.
إمم. أيوه، أيوه. إمم. أيوه، طب يعني أصلًا موضوع بقى طيب البراندات وكده، هل البراندات دي حاجة بتركّزي فيها في موضوع اللبس بتاعِك؟
آآ، بصراحة مش دايمًا. يعني مثلًا لو في قطعة كده آآ، مميّزة وunique في الbrand ده ممكن تشدّني، ممكن، بس بصراحة مش دايمًا. أنا أهم حاجة يكون لقيت الsize بتاعي، لقيت الألوان اللي عاجباني، الquality الحلوة، خامة مريحة كده، ويعني تكون فعلًا قيّمة شكلها شيك.
إمم. إمم. أيوه، أيوه، يعني هل بتثقي في
لكن الbrand إيه أو كده مش بيكون مهم يعني.
إمم، طب هل مثلًا بتثقي أصلًا آآ، في الحاجات اللي ما بتبقاش brand أصلًا، أو بيبقى حتى سعرها رخيص، يعني أنا لو أنتِ مثلًا رُحتِ شفتِ حاجة سعرها رخيص بس هي شكلها كده إن هي قيّمة شوية، آآ، الخامات بتاعتها كويسة شوية، هل ممكن فعلًا تديها تجربة وتجربيها وكده؟
إهم. إمم. آه، ليه لأ، ما هو أنا أصلًا باحب أجيب الحاجة بناءً على الquality بتاعتها يعني ت و وخامتها وشكلها، آمم، الملمس بتاع الهدوم ناعم والّا شكله كده وِحِش أو خشن مش مريح على الجسم. فمش فارق يعني الbrand إيه أو هاثق فيه أو لأ، المهم أنا الحاجات اللي قدّامي دي آآ، شكل الخياطة، تقفيل الخياطة كده يعني، الحاجات دي كلّها بتفرّق طبعًا في اللبس.
إمم. تمام، إمم، امم. إمم، إمم. إمم، فعلًا. طيب لو برضو قلنا مثلًا بالنسبة للبراندات تاني إيه أكتر مثلًا براند أنتِ حاسة إن أنتِ بتشتري فيه كتير؟ أنتِ ما بتركّزيش علي البراندات، بس ايه أكتر بقى براند أنتِ فعلًا اشتريتِ منه حاجات كتير وليه أصلًا؟
آمم، آآ بُصّ هو أتوقع إن دا براند أوروبي مش عارفة بصراحة من أي بلد بس في محل مشهور أوي اسمه Primark، أنا ب عامة باحب أجيب معظم لبسي من عنده. لإنه بَالاقي آآ كل الحاجات اللي أنا عاوزاها تقريباً موجودة هناك.
امم. آه آه. امم.
ف على طول هناك أنا. <laughs>
<chuckles> طيب برضو كمان مثلًا آآ، حوار الألوان يعني بتميلي إيه أكتر كده فلبسِك الألوان؟ وهل دي أصلًا حاجة بتتغير كده آآ على طول اليوم مثلًا؟ في نص اليوم أصلًا ممكن تحسي إن أنتِ لأ أنتِ اخترتِ اللون الغلط أو كده؟
آآ بُصّ هو مش باحس في نص اليوم لأ، أنا باحس أول ما أنزل من باب الشارع. لو أنا كنت مختارة حاجة غلط خلاص كده أنا حسيت إن أنا لابسه حاجة غلط مش عاجباني فدي حاجة، حاجة تانية بقى الألوان اللي باميل لها أساسًا يعني باحب الألوان الهادية، أو بُصّ يعني باحب الألوان الهادية ودي حاجة، وكمان على حسب مودي. يعني أنا مرّة جات عليَّ فترة كنت مايلة أوي إن أنا أجيب لبس أحمر، جِبت شميز أحمر، وهودي أحمر، وبلوفر أحمر <laughs> تمام. آآ ومرّه تانية كنت عايزة pop color فرُحت جِبت orange من اللي هو <tsk> اللي هو اللي هو تحسّه بينور في الضلمة ده.
امم. <laughs> امم. <chuckles> أيوه. آه اللي هو فسفوري كده.
أيوه وكمان باحب الpink يعني أنا أنا أصلًا ما كنتش باحب خالص لبس الpink ولا باحب ستايله خالص يعني ولا أي حاجة تبع الpink بس مرة واحدة بقيت عايزة ألبس pink ورُحت جِبت لون غامق كده أو يعني ما يدعى بفوشيا بحيث يكون أغمق وجِبت تيشيرت تاني pink فاتح فكده يعني على حسب بصراحة أنا مايلة لإيه الفترة دي.
امم امم. امم. امم. ط امم. طب ايه بقى تجربتِك مثلًا مع اللبس الأسود؟ يعني في ناس كتير كده بتقول اللبس الأسود ده شيك وكده، هل دي برضه نفس حواراتِك برضه مع الأسود والّا عندِك كده تجارب تانية معاه؟
أكيد طبعًا نفس حواراتي مع الأسود. <chuckles> أنا أصلًا معظم لبسي أسود فلما باغيّر الألوان فدي بتبقى حاجة مزاجية. لكن أنا بشكل عام بافضّل إن أنا ألبس أسود يعني.
امم. امم طب ليه أصلًا بقى مثلًا آآ بتفضّلي الأسود كده بشكل عام؟ وهل برضه ده ليه موضوع أصلًا ب بالفصل اللي أنتِ فيه مثلًا اللي هو شتا، صيف أوكده؟
آآ بُصّ، أنا ما كنتش باهتم بحوار الأسود في الصيف ده، لإن هو بيزود الحرارة وكده بس أنا فعلًا ده اكتشفته خصوصًا، خصوصًا مع الطرحة، لما بقيت ألبس طرحة سودا كتير في الصيف خ آآ خصوصًا بقى وأنا نازلة الصبح وأصلًا يعني اللي باشوف إنه اللبس الأسود بصراحة شيك كده، وبيدِّي يعني منظر هادي كده وكمان بيبين أرفع بصراحة. <laughs>
إمم. تمام. امم امم. امم فعلًا. <chuckles> طب هل فعلًا أنتِ بتهتمي أصلًا بموضوع بقى ال ال اللي أنتِ تباني أرفع أو تباني أعرض شوية أو كده؟ وليه يعني، ليه أصلًا بتهتمي بالحاجات دي أوي؟
آآ، بُص بصراحة أنا باحب أبان يعني رفيعة كده، و وسمباتيك زي ما بيقولوا. آآ، مش باحب اللبس اللي يبيني تخينة.
إمم. <chuckles> أيوه.
إمم، يعني خصوصًا بقى الخروط الع الخروط ال الخ الخطوط- الخطوط العريضة دي. ما باحبهاش خالص بتبين أي حد أي حد مهمًا كان رفيع بتبينه تخين، فما باحبهاش.
بس برضو إمم. طب، حصلت معاكِ طيّب مواقف كده مع اللبس آآ، اتمنيتِ فيه أصلًا مثلًا إنِّك تقطعيه حتت بسبب الموقف اللي حصل ده؟
آه، حقيقي آه، آآ مرّة بالغلط جِبت بلوفر وكان في خطوط عريضة أبيض في أسود وما أدراك ما أبيض في أسود والخطوط العريضة، <chuckles> فكنت لابساه في event، وبعدين صاحبتي صورتني وكده، فالصور مش طالعة حلوة، الصور مش طالعة حلوة خالص، ومش عارفة شكلي عامل كده ليه؟! حسّيت إنّي عايزة أموتني حالًا. <laughs>
إمم. <laughs> <chuckles> <laughs> طيب برضو بالنسبة مَثْلًا لموضوع الطرحة، هل أنتِ مَثْلًا في موضوع الطرحة أو كده بتهتمي أكتر إن أنتِ تطلّعيها مضبوط والّا بتهتمي بالشكل بتاعها إن هي تبقى شكلها حلو أو كده؟
إمم. آآ لأ بن بصراحة بالنسبة لي الطرحة لازم تطلع مضبوطة بالمللي، ولو الطرحة مش مضبوطة فأنا الخروجة كلها بالنسبة لي مش حلوة مهمًا كانت حلوة عامةً. فلازم تبقى مضبوطة على الضبط ال خالص كده باحنتف فيها حرفيًا.
إمم. إمم إمم. طب وبتختاري أصلًا لونها إزاي بحيث إن هو يوافق كده اللبس؟ لأن أظن دي بتبقى امم، <tsk> حاجة صعبة شوية كل ما تزيد قطع اللبس كل ما آآ ت يزيد الموضوع صعوبة.
أكيد بصراحة عندك حق فعلًا، أنا باختار الطرحة بصعوبة آآ بس ده كان أيام زمان، لما كبرت بقيت أختار لبس سهل أو لبس أسود عادةً عشان اختار له أي طرحة ملونة وخلاص. <chuckles>
إمم. <chuckles> يعني ما أصل برضو كمان آآ هل مثلًا آآ لبسِك ده مثلًا لو أنتِ مثلًا جات لكِ فقرة فترة اكتئاب أو كده هل بتميلي للون معين؟
ف امم. اهم. لا خالص بالبس عادي يعني، بس يمكن ما باحطش ميك أب كتير آآ بيبان على وشي أساسًا من غير ح سواء حاطة ميك أب أو مش حاطة ميك أب يبان عليّا إن أنا مثلًا زعلانة، متضايقة، مكتئبة، حزينة بيبان عليّا على طول فمش بيفرق لا لبس ولا بيفرق مكياج كده كده باين عليّا.
إمم. إمم إمم إمم. <chuckles> طيب برضه مثلًا بالنسبة لمثلًا لبس الصبح أو لبس بالليل هل بيبقي في فرق فعلًا ما بينهم عندِك؟ يعني مثلًا ممكن تلبسي الصبح لبس وبالليل مثلًا تشوفي لأ، اللبس بتاع الصبح ده لا ما ينفعش خالص بالليل أو كده؟
امم. آآ بُصّ، هو أنا لو هاخرُج مرتين في اليوم، ما بين الخروجة والخروجة فارق زمني كبير باحب أغيّر طبعًا في المرة التانية، آآ دي حاجة. الحاجة التانية على حسب بقى الخروجة بتاعة بالليل دي هتكون فين وإيه باغيّر اللبس، يعني مثلًا ممكن أختار حاجة سيمبل، حاجة شيك مثلًا ألبِس آآ طقم كده معاه heels مثلًا، أحُط ميك أب إكسترا كده يعني، على حسب يعني هاعمل إيه في اليوم أو في الليلة دي.
تمام. امم، امم. امم. طب إزاي بقى بتنسَّقي ما بين الميك أب أصلًا واللبس؟ يعني هل في كده نمَط معين والّا أي ميك أب ممكن يتحط على أي لبس وخلاص؟
هو أنا ال الميك أب بتاعي باعمل له على الBasics عامةً حاجات كده سيمبل وبسيطة، ما باحبش أعمل بقى Eyeshadow كده وألوان وحاجات كتير، آآ يعني باداري الهالات مثلًا بالكونسيلر آآ باحب أرسم حواجبي خالص تبقى مضبوطة، وكمان باحب الأيلاينر باموت في حاجة اسمها أيلاينر! خصوصًا إن أنا باعمل رسومات تحفة، فباموت فيه.
امم. امم، امم. امم.
أ يعني حاليًا باحُط أكتر أيلاينر، ماسكارا حواجبي، وTint كده خفيف على خدودي وشوية ليب لاينر وليب جلوس وبس يعني بس كده.
امم، بحيث إن هو يعني يبان على أي نوع لبس صح؟
آه، بيليق على كل أنواع اللبس وخلاص الموضوع بسيط يعني، ما باحبش أحُط ميك أب تقيل على وشي كده و وحاجات بقى وكريمات وكده.
امم، امم. طب هل بيبقى عندِك مشكلة مثلًا مع اللبس التقيل أو كده تحسي إن هو بيقيّدِك شوية؟
امم، لأ بصراحة خالص بالعكس، أنا باحب اللبس الشتوي أساسًا. فأنا أتقل لبس بالنسبة لي هو اللبس الشتوي، فلأ باحبه خالص. غير اللبس الصيفي هو اللي بيقيدني فعشان كان الجو حر مش عارفة أخلع، مش عارفة أخلع. <laughs>
امم. <chuckles> طيب هل برضو مثلًا آآ ممكن آآ ال موضوع الجو أو كده يقيّدِك بلبس معين؟ يعني هل أنتِ مثلًا ممكن تتحدي الجو، يبقى الدنيا مثلًا ساقعة وأنتِ برضو مع ذلك تلبسي مثلًا برضو لبس خفيف شوية بمجرد بس الشكل الخارجي؟
امم. آمم، بصراحة ممكن أبقى لابسة اللبس من برّا شكله خفيف بس أنا من تحت لابسة حاجات أتقل <chuckles> we are just girls <chuckles> فلأ مم بصراحة عادةً مش باتحدّى الجو ولا حاجة. يعني مم ممكن أحط مثلًا من برّا جاكيت أو Coat يكون تقيل وتحت لابسة اللي أنا عاوزاه، آآ خفيف بقى تقيل مش مشكلة كده، كده متدفيّة من برّا فخلاص.
إمم. امم. إمم، إمم. طب عندي بقى سؤال أخير، آآ هل في برضو مثلًا نوع مثلًا كوتشيّات معين أو نوع مثلًا heels معين أنتِ بتميلي ليه أكتر؟
و اهم، أكيد. امم بُصّ، أنا فعلًا في الكوتشيّات باحب style معين، باحب ما باعرفش أغيره خالص، أنا ما باحبش style الكوتشي اللي يكون هو flat ونايم كده كلّه حتة واحدة على الأرض، باحب اللي باحسّه إنه هو كده جزئين أو تخين أو ممكن تسميه شكله كده شبه الدبابة شوية فاهم، ما باحبش أحس ال ما باحبش الحاجات الsimple عامةً.
إمم. امم، امم. أيوه، أيوه عارفه. امم، تمام أنا بجد
والheels باحب المربعة وبتكون عالية، ما باحبش الheels الواطية الصراحة، مش باحسّها أوي.
امم. إمم. تمام أنا بجد استفدت أوي من المكالمة بتاعتنا دي.
آآ شكرًا جدًا ليك الوقت الحلو ده.